Et il y avait du pain. Alors, c'est p c'est pas bou il y en pas beaucoup de pain en Corée du Sud. Enfin, ils ont leur propre pain à eux, si on pelle ça comme ça, mais du pain français, d'une baguette traditionnelle, hein, on parle donc oui oui, et ça c'est ça qui m'a encore plus choqué parce que même un s
<chuckles> Ah, oui. Bah, la question, c'est mê même pas tout le repas. Est-ce qu'il y avait du pain? C'est vraiment le la base, heu
Oui. Mais déjà j'ai j'ai dû, heu, engloutir le la moitié du pain avec, heu, avec le du du beurre parce qu'il y a au début avant de, bah, de qu'il vienne le le plat, et cetera et tout, il nous a donné du pain justement avec du beurre, bah, j'ai dit dû répéter 3 fois tellement c'était bon, ça fait bah, oui, ça fait 2 mois que je suis ici, heu, quasiment 2 mois et heu, et du coup ça me manque un petit peu forcément, donc du coup, oui, le pain traditionnel bien comme il faut et plus du beurre, heu, c'est ça peut être aussi mon dîner ça si il faut, mais oui.
Ouais. Ah, oui, du beurre, mais oui! Oui, oui. Mmh mh, mais c'était mais c'était du beurre, heu, enfin, les ma par exemple le pain, le beurre, est-ce que tu as une idée de comment il arrive à acheminer ça? C'est des produits français? Parce que c'est vrai que
Et s f français français en plus de Bretagne, c'est du beurre salé, hein, en plus, hein, donc heu, bon. Ah, oui, oui, oui, oui. Non, non, non, non, non, non, le le en plus le pain il le fait lui-même, donc heu, ça c'est une chose et le beurre, heu, de de de Bretagne, justement, c'est ça qui m'a encore tout choqué. <chuckles> Effectivement, c'était incroyable.
Ah, de Bret ah, oui, il fait pas les choses à moitié! Ah, ouais! Ah, bah, aha bah, ouais, le beu l le beurre, il a pas mal voyagé, parce que depuis la Bretagne jusqu'à Séoul, heu
Oui, oui, oui. Après bien sûr bien sûr. Il cherche à vraiment, heu, trouver une expertise, enfin en tout cas de que tout soit vraiment le plus français possible, à au mieux qu'il pouvait le faire et en tout cas il a ramené le beurre et franchement incroyable. J'ai j'ai dû encore une fois manger la moitié du pain tellement c'était bon et je encore une fois je me suis limité parce que, <chuckles> sinon je mangerais pas le reste, mais c'était ultra bon quoi, oui.
ça en fait un trajet, quand même, c'est marrant. D'accord. Ouais. Ouais. Oui.